D'accord, bah, pour le coup, c'est c'est c'est quelque chose qui voilà.
Ça ça illustre ce que tu viens de me dire, avec la calculatrice, c'est vrai, ça vient de me revenir.
C'est ça, et pour le coup, ça, c'est, vraiment très très pertinent dans ce genre de domaine. Et notamment, bah, il y a l'autre aspect, heu, créatif plus, heu, on va dire plus, hem, plus visuel, plus décoratif où, heu, on peut construire, je sais pas, des châteaux, heu, des paysages, et cetera. Et ça, pour le coup, bah, c'est plus, hem, c'est plus visuel, c'est plus marquant, forcément. Et ça, ben ben, forcément, ça joue directement dans cette catégorie-là, quoi. C'est heu et tu es
Ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, tu inventes ton monde, tu inventes la maison de tes rêves. Je sais que mes enfants ont fait ça, heu, la maison avec des passages secrets Ouais, c'est ça.
C'est ça. Tu peux être paysagiste, heu, architecte, heu, pour le coup il y a plein de plein de choses où, vraiment, ça stimule la créativité, quoi.
Ouais. Et alors toi, tu tu joues à ces jeux vidéos, heu, depuis combien de temps? Ou, en tout cas, avant d enfin, oui, depuis combien de temps est-ce que tu joues aux jeux vidéos? C'est déjà déjà ma 1re question.
Heu, moi, pour le coup, je suis quelqu'un qui es qui a commencé ça, heu, assez jeune heu, notamment dans dans mes 4 ans. Voilà, c'est assez tôt. <laughs>
Ouais. Ah ouais? D'accord! <laughs>
Heu, pour le coup, j'avais commencé à jouer, heu, aux 1ers Pokémon, Pokémon rouge notamment. Bon, pour le coup, c'est pas heu c'est un jeu, on va dire, heu, plutôt axé sur la stratégie que le côté créatif, mais, heu, ben, c'est un commencement, forcément, et quand on est jeune, ben, on n'est pas heu, on n'a pas le cerveau qu'on a plus tard, quoi. Disons, heu, on a pas la maturité d'esprit, heu, pour faire certaines actions. Mais, pour le coup voilà, forcément. Mais c'était, pour le coup, un un bon début et ce qui m'a amené, pour le coup, à à jouer à d'autres jeux plus, heu, plus stimulants, plus riches, heu, plus tard, quoi.
Mmh mh. D'accord. Non, non, non, non, c'est sûr, hein. Tu joues pas de la même manière? Ouais. Et alors, est-ce que tu dirais que c'est, heu, cette curiosité-là des jeux vidéo qui t'a amené à faire le métier que tu fais, donc dessinateur, heu, sur tablette, hein, c'est ça que tu m'as dit, au début?